Ага, а о чём оно было?
Да.
Мгм. Каки какие еще игры играли кроме "Сайлент Хилла"?
Да.
А, окей, да.
Нас
Понятно, а, и, я не
Нас самом деле на самом деле, если честно, "Сайлент Хилл", но оно мне очень нравилась, знаете, атмосфера, как бы, э, персонажи, да, то есть, как они, получается, общались, но, если честно, там субтитры, кстати, не было.
Мгм. А, какой вы энергичный стали резко. Мгм. Субтитров не было?
Понимаете? У меня не было. Я на английском. Да я да я ничего не понимал, о чём вы?
А, ой, а вы поэтому ничего и не понимали и ничего не запомнили, да, что происходило?
Да, и знаете да, не то чтобы я, о, играл в эту игру прям когда она выходила, да. Можно было, наверное, субтитры найти, да, то есть перевод, а я играл <sighs> <tsk> Где-то в 2005 году, тому подобное, да. Ам, мгм.
Мгм. А, ага ага ага. Понятно, понятно.
Интересно было интересно было. А вам? Вот у вас какие такие первые игры были?
Интересно, да, конечно, интересно.
Были какие-то игры? Там, не знаю, "Весёлая ферма".
<smacks lips> Ну, знаете, например, я же говорил то, что Н, конечно, играл, да. Мгм.
М-да, думаю, вот ваше время, наверное.

Мгм, а вот какие у вас, ваще ну, были ли у вас вообще какие-то игры, получается, компьютерные?
Интересно. Ну, я как-то, как говорится, к компьютеру вообще прикипел, когда вот где-то к две тысячи пятому две тысячи шестому году, да, когда уже нормальные такие компьютеры, нормальная "Винда" вышла. Да, тогда вот начинал, конечно же, играть вот очень интенсивно, вот, например, в Counter-Strike. Слышали в такую игру?
Мгм, да. О, м, ну, это во хорошо, да. Мгм. Да. Интересно, слушайте. Да, <chuckles> играл играл, знаете, со своим, э, 1 ребёнком, <chuckles> это вот, и очень популярно было, да. То есть, э, он мне сейчас, знаете, даже смешно стало, он мне мемы отправляет, да, то есть, э, как это всё только начиналось, да, там там же разные версии ещё были, получается, это ещё в в кафе, вот эти онлайн-кафе или как они назывались.
Мгм. Конечно.
Не помните?
Интернет- кафешки, да, они до сих пор, в принципе, существуют, знаете? Причём, да, и интернет-кафе, ну, что же вы так, прям как будто бы "интернет" слово забыть. Вы что?
А, да, интернет интернет, да. Так Мгм. Нет-нет, но бывает. Я онлайн думал, знаете. М, ой, было. Мгм.
А, онлайн-кафе? Ну, имеет смысл, да. Знаете, нет, в ваших словах есть какая-то мудрость и логика, да.
Да, там, может, синонимы, на самом деле, ну, вот.
Ну ну да, то есть интернет- это одно, онлайн- это другое. Ну, это абсолютно, п как бы друг к другу относящееся такое, да, как говорится.
Абсолютно абсолютно. Ну, знаете, интересно вообще было время такое, а, м, сюрреалистичное такое немножечко.

Такая, как бы
Мгм, да.
скажем так, и ин интересная игра. Она, я вот не помню, честно говоря, про что была.
Лайфа, да. Не, ой, не помните тот Ну, и опять, ну вот, мы с вами, конечно, в таком возрасте.
<yawns> Тоже интересная, да.
Тоже что-то старое, да, наверное, очень.
Да. Не, относительно новенькое. Не, относительно новенькое. То есть, там много чё интересного происходило, там, короче говоря, сюжет какой-то девочки и ее личной жизни, а, э, что там происходит, короче говоря, у них, там, в школе
Нет? М-да. Мгм. Да. Девочки. Ага. Да. Интересно. Ой, ну, это что-то, э это какой жанр был там?
Исэкай.
Помните? Ой, это что такое?
Нет. Не знаю. Сам тоже не знаю. Вот, поставили мне что-то мои дети, да, я вот это сидел, играл.
Интересно. Ой, господи. <tsk> Ну, интересно, знаете, экспериментировать, вообще, то, что наши, вот, дети так интересуются, то, что мы, чтоб мы как-то, э, все-таки интересо да.
Конечно же, мы должны постоянно, вообще-то, держать с ними вот такой вот контакт, потому что откуда мы знаем, во что они играют, да, и надо контролировать.
Чтобы понимать. Чтобы Абсолютно, что молодежь-то играет в конце концов. Да я сам, когда увидел эту игру в начале, да, то есть, это та а, Silent Hill, а, я я я я такой посмотрел и думаю, ну, это что такое, да, сначала непонятное страшное, как сектантское, а, как будто бы
Мгм.
оно вроде нормально.
А вы на чём играли в Silent Hill, не помните?